สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ เป็นไงบ้างครับ สบายดีไหมครับวันนี้?
โอเค ว่าคุยกับเธอเสร็จแล้ว ว่าจะไปหาข้าวทานกับลูกแล้วเนี่ย ตอนเนี้ย
อ อ๋อ มื้อไหนครับเนี่ย?
ค ผสม ๆ ยุคผสม อา ช ใช่ <chuckles> ยุค ผ
ผสมนะ อา เรียกว่าเป็นยุคใหม่ <chuckles>
โอ้ แต่ทีเนี่ยพอดีฝนมันดูเหมือน เหมือนจะตกก็เลยว่า เอ่อ รีบจบไป แล้วก็ว่าจะออกไปหาอะไรทานกับลูกเหมือนกัน พอเห็นฝนมันตกอะค่ะ สิ่งหนึ่งที่เรา เรานึกถึงกลิ่นอะไรรู้ไหมคะ ตอนเนี้ย เอ่อ กลิ่นฝนที่มันตกลงพื้นดินน่ะ แล้วก็กลิ่นไอดินขึ้นน่ะ
อืม อา ครับผม นึกถึงอะไรครับ? อา อา กลิ่นฝน ผมก็ชอบนะ ชอบไหมครับ?
ใช่ ใช่ ชอบเพราะว่าเราเป็นเด็กตอจอวอ เด็กชน ชน เออ เด็กชน เขาเรียกเด็กชน ชนบท <chuckles> ใช่ เอ่อ อ ไม่ ๆ ชนบทจ้ะ ฟังให้ดูดีเฉย ๆ นะคะ <snorts> ซึ่ง เอ่อ ถามว่า มันทำให้เรานึกถึงอดีตเลยเธอ เวลาที่ฝนตกใหม่ ๆ แล้วก็มี แล้วมันจะตกลงพื้นดิน ที่ดินมันแห้ง แล้วมันก็จะมีกลิ่นดินขึ้นมา
ต่างจังหวัด <giggles> อืม อ๋อ เด็ก ชนบท <chuckles> อ๋อ ผมก็นึกว่าชลบุรี หรืออะไรอย่างงี้ อ๋อ โอเค ๆ ครับผม อ๋อ นึกออกเลย ยิ่งแบบมีกลิ่นหญ้า อะไรอย่างเงี้ยนะ เวลาแบบมันระเหย บ มันสดชื่นนะครับคุณ
อืม อืม โอ๊ย จริง แสดงว่าเด็กชนเหมือนกันล่ะสิ
ใช่ ผมนี่ก็ชนเหมือนกัน ชน บท ด <chuckles>
อ <chuckles> ล เออ อันเนี้ยมันก็เลยทำให้เรานึกถึงอดีต ตอนนั้นน่ะเราทำอะไรในช่วงที่ฝนตกเวลานั้น เอ่อ มันจะเป็นพายุฤดูร้อนในช่วงของเดือนเมษา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่ง แล้วมันทำให้เรานึกถึงภาพอะไรรู้ไหมคะ การวิ่งเก็บมะม่วง
โอ้ ครับ ห อืม